آه، بالض عارفة عاملة زَي ما تيجي في مصر مثلًا كده تقدِّمي لحد الطبق الرئيسي وطبق الملوخية بس وتسيبيه، <tsk> فاهمة، هي طَب الملوخية حلوة، بس مش هو مش ال مش الطبق الأساسي اللي هو خلاص هيقدر ياكله كلّه فاهمة ويفضَل آآ ما بياكلش غيره يعني هي <tsk> فاهمة، هتحسّي إن الموضوع شوية آآ غريب يعني. آآ ده كان من أوائل التجارب يعني ال اللي جرَّبتها، وال والأكل اللي أخد بقى يعني نصيب أكبر بقى هو ال ال الأكل السوري طبعًا، آآ كمان آه، عشان وجود أصدقاء.
إمم. آه. آه. أيوه بالضبط، ف آه، آه. تمام. السوري. بيعجبك يعني؟ آه.